Ano sa tingin mo?
Actually, yung iba oo, actually yung iba pi pinamimigay ko 'no, dun sa mga, ah, kakilala ko na medyo kulang din sa gamit kaya lang 'pag medyo, ah, okey pa <smacks lips> at, ah, p'wede pa rin naman pakinabangan. Kasi yung isip ko baka masira yung yung upgraded na gamit <scoffs> so, sabi ko at least may naka-stand by yung luma. So, yung nagiging ano ko, so, siguro bibihira nila na ano 'no, na na mamigay ako, pero most of the time talaga, 'yong mga gamit kini-keep ko talaga siya, o, tinatago ko siya kasi nga sabi ko okey pa naman, baka sakaling magka-aberya o magkaproblema 'yong mga bagong bili kong appliances, at least meron akong ano 'no, may, ah, option ako na gamitin uli 'yong luma. So, 'yon 'yong nagiging mentality ko, medyo ma an arimunhan ako pagdating sa gamit.
Mm. Mm. Hmm. Mm. Mm. Mm.